Đúng rồi, Noel với năm mới luôn á bạn, tại vì ở nước ngoài á, à, Noel á là gắn với lại năm mới luôn, thường là có cái kỳ nghỉ cũng khá là dài á.
Ừm, rồi mình hiểu nè. Nhưng mà bạn cũng có nói là chồng bạn đang ở, gọi là, nước ngoài nên là cái khoảng cách địa lý ở đây nó có quá xa hông? Nó có thuận tiện để mà ví dụ như là bạn gởi trực tiếp cái món quà mà bạn tự tay mua, tự tay làm, hay là nó sẽ thiết thực hơn khi mà bạn đặt món quà ở cái nước mà chồng bạn đang ở?
Thiệt á, là ảnh ở xa lắm, ảnh ở châu Âu lận, với lại là cũng trái múi giờ này nọ nữa. Cho nên là bây giờ mình chỉ nghĩ là nếu như mà tặng một cái gì đó online nè, hoặc là mình đặt mua nhưng mà, à, ở Amazon chẳng hạn hay ở đâu đó mà người ta giao trực tiếp tới cho ảnh được luôn á.
Ừm.